Na, 'yo kumbaga, 'di ba, yung inaral mo, para bang ambilis na lang aralin ng AI ngayon. Parang, 'pag pinasa mo sa kanila ngayon, yung parang, sa isang iglap, alam mo 'yon, hindi kumbaga, parang ano talaga, yung sinasabi mong parang, nakakapanghinayang, nakakalungkot, 'yon yung nararamdaman ko, na
Mm. Mm, mm. Hmm, unang pumapasok talaga gano'n, 'no?
Oo. Pero nakakatulong talaga sila, kasi mas mabilis na ngayon yung 'pag, as yung ga yung galaw ng robot, alam mo 'yon, pati yung hindi katulad ng robot, 'di sila napapagod, tayong mga tao talaga, kumbaga
Mm. Oo, tama, tama. Mm, mm. Mm, mm, may limit talag
may fatigue tayo, eh, 'di ba?
Mm, mm, tama, tama.
Eh, yung robot wala naman 'yon, kumbaga maintenance lang yung mga yan, oo. Okay siya may nega may positibo, may negatibo rin.
Tama, oo. Mm, mm. Ay, ano hmm. Tama, tama. Ayun, um, sa'kin din, 'no, ganyan yung ano, um, napa naiisip ko talaga minsan, yung parang, pa'no na ako, 'no, 'yon. Parang mapapaisip ka talaga, makahanap kaya ako ng ibang trabaho, ganyan. Tas ano, minsan napapaisip ka pa, 'di ba, pamilya mo mismo ano, paano mo papakainin 'pag nawala yung trabaho ko, 'di ba? Mga gano'ng bagay na naiisip mo talaga, 'di ba? Unang pumapasok sa isip mo, yung mga prayoridad mo, biglang ayun, nasisira na talaga yung ano. Nakakasira din ng motibasyon kung iisipin, 'di ba? Kung talagang ano, um, tini-take advantage na ng kumpanya mo. Pero ano, 'no, ah, sa'kin iba pa rin talaga yung gawa ng ano, tao, yung iba kasi 'no, um
Oo. Mismo. Oo, oo. Tama, tama. Oo. Oo. Oo naman.
mm, iba pa rin hanggang ay, so, ngayon 'no, ganyan yung mga AI. Para sa'kin iba pa rin yung gawa ng tao, mahahalata mo pa rin kung gawa talaga siya ng tao o gawa siya ng AI 'di ba? So, ayun, ah, may parang, ah, disadvantage pa rin, kapag, ah, nag-AI full on AI yung isang ano, 'di ba, kumpanya.
Tama, tama.

Mm, tsaka iyon yung mga office work, mm.
Hindi ba, pero Mga office work katulad yan customer service, tapos restaurant business. Sa tingin mo, AI automation? I mean, yung iba, hindi ba nagago nag-i-implement na sila na noong nakaraan kumain ako sa ano, eh, popular na restaurant diyan. Yung merong Chicken Joy. Ah, eh, actually hindi robot 'to, pero minsan kasi, dati, tipikal na tradisyon, kapag o-order ka, hindi ba, pupunta ka sa kahera, hindi ba, o-order ka, ganoon. Sabi sa akin nung kahera, "Ano po, doon na po kayo pupunta sa may ano, sa may kiosk na," sabing ganoon. Ay, sabi ko, "Ganoon ba?" Sabi ko, "Ganoon ba?" Sabi ko, "Kakala ko dito." Sabi, "Hindi ki oorder kayo sa kiosk, tas pipick-upin niyo na lang dito na." Okey iyon, alam mo iyon, parang ah ko cool, ang cool din naman, ano, parang.
Mm, mm. Mm. Mm. Ah, may robot na ano, oo, hindi ba? Mm, mm. Ah, ah, okey hindi robot. Mhm, mm. Oo, instant lahat nga naman ng order mo, isahan na lang, hindi ba? Tapos may chance ka pang pumili, hindi ba? Mm. <chuckles> Minsan.
Ins na lalat. Oo, pero hindi, eh. Tama, tama, okey iyon, okey iyon, pero iyong nagseserve ng pagkain, tao pa rin eh.
Oo. Oo, oo, oo, oo, pero ano, ano, um, mas bahagi ko lang, may mga ilan na rin talaga na branch na may maliit na robot na nagbibigay ng mga order, oo.
Hindi ba? So. Iyong, oo, oo. Agree, nakakita ako niyan. Oo, nakakita ako niyan.
Mm, mm. Pero ayun, nakakatuwa lang, ayan, kasi kapag iyong, iyan iyong kiosk na sinasabi mo, ah, minsan nakaka-pressure kapag ikaw na iyong nasa harap, tapos hindi mo pa rin alam iyong order mo, hindi ba? So, ayan doon sa kiosk, hindi ba? Wa walang pressure kasi you can take all the time you want, di ba, kumbaga, mm, ibibigay mo lang yung papel, mm.
Pero Oo, oo. Mismo, mismo, mismo, pati ano, 'no. Pati ano iyon, okey din siya okey din siya, kaya lang na na naguluhan lang ako noong umpisa kasi medyo matagal na rin akong hindi nauwi ng Pilipinas kaya parang, ay ko okey ito, ah, sabi ko ano na rin improvement to, ah, sabi ko "Okey din" so. So madaling salita, may mga positibo pati may negatibo talaga sa automation so.
Oo. Mm, tama, tama, mm, mm. Mm. Mm. Tama, tama, oo, oo.
Pero nakakatulong siya, nakakatulong talaga siya, oo. Alam mo iyon na natuwa ako sa pinag-usapan natin da da da dati a dami akong natutunan sa mga ano, thoughts mo sa automation, salamat.
Hindi ba? Mm, mm, mm. Tama, tama. Mm.